あ、そうなんですよ。これ結構いいなと思って。ちょっと小さいお子さんだと届かなくなっちゃうんですけど。
うん。 ああ、確かにそうですね。うーん。でも
で、小さいお子さんの靴はそんなに出しておいても圧迫感はないので。
はい、確かになんかまあ可愛いですよね。<chuckles>
<laughs> 可愛いですよね。
うーん、そっか、じゃもう、ね、家族？住んでる人数とか、あと場所に合わせてのほんとに色々なね、心地良くするためのポイントが聞けて、なんかね、やっぱりまずは居心地を良くするためには綺麗さなんだっていうところとね、匂いなんだっていうところをすごく学びました。<chuckles>
うん。 うんうん。 はい。 はい。 うん。 あ、もうほんとにもう香りと。香りでまず何て言うんでしょう、意識ちょっと変わって。
うーん。 はい。
で、物を置いてなければその、綺麗さを保つのが簡単になるので、そのちょっと軽く玄関の土埃払うとかも結構簡単にできるようになるので。
うん。 ああ。 確かに。ハードルがね、掃除とかのハードルも下がりますよね。
うん。 あ、下がります。で、ちょっとその意識に持っていくのに、あのいい香りがする場所で汚いのって何となくやっぱ嫌になってくるんですよ。
わ。 はい。 うん、うん、そうですね、やっぱ繋がってないと、いい匂いであるからこそ綺麗であってほしいみたいな。
<laughs> うーん。 っていうのもあるかなと思うので、ちょっとぜひこれお勧めしたい方法です。
いや。 あ、はい。うん。 いやもう、もう早速実家と今の家ともう活用したいことばかりで、もうね、早くディフューザー買いたくて <chuckles> いや、楽しいお話ありがとうございました。
<laughs> ありがとうございました。

いや、じゃあ、1つ目、すごくいい方法を1つ目聞きました。 お次は何がありますか？<laughs>
はい。 <laughs> 次はですね、とりあえずその、まず嗅覚に対して、こう、アプローチしましたら、次はやっぱり視覚かなって思うので
はい。 うん。 はい。 おん。はい。
あの、玄関先にできるだけ靴を出さないっていうのが、あの、うーん。シンプルですけどはい。
ああ。もうなんかシンプルですよね。でも、一番、<laughs> 視覚で入る部分ですよね。
うん。 いや、そうなんです。やっぱそこも、こう、帰ってきてぐちゃぐちゃしてると、なんていうか、ちょっとリラックスができにくいというか。
うん。はい。 うん。 そうですよね、なんか居心地悪いというか、なんかやっぱ帰ってきてすぐにぐちゃっとしたの見ると、こう、はあって気持ちになっちゃいますよね。
うん。 そうなんですよ。